Comment est-ce que tu expérimentes, quand tu commences un nouveau projet créatif?
Alors, souvent, heu, ça va commencer, par exemple, heu, par, heu, un croquis. Voilà, je vais commencer à dessiner un petit peu, essayer de voilà, de laisser mes idées passer. Ça dépend si c'est quelque chose d'un peu personnel, que je fais pour moi, ou quelqu'un. Forcément, il n'y a pas de voilà, de de rémunération derrière. Ou, si c'est un projet client, heu, là où lui, il a des idées, il veut il a une attente, heu, là, on va essayer de voilà, de faire ça ensemble.
Mmh mh. D'accord. OK. Oui. Oui. D'accord. Hem, tu, hem, tu as des petits rituels que tu fais, ou juste tu laisses l'inspiration passer et tu vois ce qui sort?
Alors, ouais, si j'ai j'ai bien des petits rituels, en fait. Je vais essayer de, heu, soit alors, si je veux un projet pour moi, par exemple, ça va être un projet qui va me permettre de pouvoir expérimenter des nouvelles techniques, heu, des nouvelles approches, peut-être des nouvelles matières. Et à ce moment-là, heu, je vais me poser et je vais essayer de réfléchir à, justement, heu, ce dont je vais avoir besoin. Quelles sont les caractéristiques importantes de ce que je vais devoir faire? Et, heu, ensuite voilà comment ré réussir? Donc, il y a toujours ce petit moment d'introspection, de réflexion, un petit peu, sur le l'utilité de ce que je vais en faire pour, heu, pour pouvoir avant avant de commencer, quoi.
Mmh mh. D'accord. OK. D'accord. Mmh mh. D'accord. OK. Et hem, quand, au début tu expérimentes un nouveau projet créatif, heu, ton inspiration, elle vient comme ça? Ou est-ce qu'avant tu vas essayer de trouver de l'inspiration quelque part, par peut-être?
Alors ça ça dépend vachement encore une fois, ouais, si c'est un projet client. Donc heu, voilà, où je vais avoir, heu, des un cadre, heu, des contraintes, et cetera. Ou si c'est un projet plus personnel et heu, souvent, alors la plupart du temps maintenant de nos jours, hein, c'est quand même des projets clients donc je suis quand même pas mal contraint par, heu, justement des, heu, des dimensions, heu, une utilité et des couleurs, ce genre de choses. Donc heu, à ce niveau là, j'essaie de jongler justement avec ces paramètres, quoi.
Oui. Mmh mh. Ouais. OK, OK. Mmh mh. OK. D'accord et hem, est-ce que ça t'est déjà arrivé, heu, ben, quand tu faisais un projet créatif plutôt personnel de de te dire, heu, je vais expérimenter telle chose, et puis là, heu, panne d'inspiration, je sais pas sur quoi partir, heu, enfin, tu sais pas sur quoi partir, tu sais pas quoi, heu, de comment commencer. Heu, est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Ouais, ça arrive très souvent hein, de se retrouver avec l'envie de vouloir faire quelque chose, mais sur le moment, on sait pas quoi. On sait pas par où commencer? Et, ou alors on a trop d'idées. Et on sait pas, heu, laquelle on a envie de mettre, heu, tout de suite. Parce que si on en choisir une, ça veut dire forcément renoncer à une autre. Et donc on peut, voilà, être un petit peu bloqué, paralysé dans la créativité, que ce soit par manque d'inspiration ou avoir trop d'inspiration carrément.
<chuckles> OK. Mmh mh. OK. OK. Mmh mh. Et et comment tu fais pour pallier à ça? Tu as des des tips, peut-être, à donner?
Ouais, bah, alors, quand je je suis en manque d'inspiration, généralement, heu, soit je pars faire autre chose, voilà, ça viendra plus tard, heu, des fois, dans des moments, heu, un peu insolites comme, voilà, je suis aux toilettes, je prends une douche. Là, je sais pas pourquoi, ping, voilà, j'ai une, heu, une ampoule au-dessus de la tête, je je j'ai une idée créative qui apparaît. Et à ce moment-là, ça me permet d'avoir, voilà, un petit, heu, un petit ça insuffle un petit peu quelque chose, et quand j'ai trop d'idées, bah, il faut que je réussisse à me, voilà, à me canaliser.
Mmh mh. OK. Mmh mh. <laughs> OK. D'accord. OK, OK.
Et c'est plus compliqué.
D'accord, ouais, je comprends, hem, t s tu as pas de, hem, enfin, ce que je veux dire, c'est que, hem, tu ça t'arrive souvent d'avoir des, mmh, de de ce cette inspiration-là, qui tombe à des moments, peut-être pas, hem, heu, peut-être des moments, heu, beh, qui sont pas, heu, des moments de création? Heu, comment tu fais pour tout garder? Par exemple, si tu as une idée qui te vient, comment tu fais pour la garder en tête, jusqu'au moment où tu vas pouvoir prendre du temps pour la mettre, heu, pour la mettre sur papier ou la mettre en place?
Ouais, alors ça, heu, souvent, on se dit: «Cette idée-là, elle est tellement géniale que je ne vais pas l'oublier». Et donc, on se dit: «C'est simple, heu, voilà, et cetera». Et à ce moment-là, on l'oublie tout le temps, hein. Ça, c'est une règle, heu, complète. Alors, le mieux, c'est de de l'écrire, surtout que, maintenant, on a tous un téléphone, donc on peut prendre des notes. Heu, s chose que je ne fais pas, hein. <chuckles> J'ai tendance à me dire: «Non, je m'en souviendrai», alors que je sais pertinemment que je m'en souviendrai pas, surtout que j'ai une mémoire, heu, a en forme de gruyère. Donc heu, généralement, voilà, l'idée part, elle revient à d'autres moments, des fois elle revient jamais. Et heu, en fait, je me laisse aussi cette, heu, cette faculté à, heu, pouvoir, heu, revoir mon idée. Et si jamais elle reste, c'est que c'est vraiment une bonne idée parce qu'elle me elle me elle me prend, puis elle évolue dans ma tête pendant toute la journée, quoi.
Mmh mh. <chuckles> Voilà, c'est ça. <chuckles> Oui, oui. D'accord. <chuckles> OK. <chuckles> <chuckles> OK, OK. Mmh mh. Oui. OK. Et est-ce que ça t'arrive, des fois, d'avoir, beh, une idée, comme ça, qui te vient et heu, de pas pouvoir la mettre sur papier? De pas pouvoir l'écrire? De elle est dans ta tête, mais t'arrives pas à la représenter, heu, réellement?
Ouais, ça, c'est des choses qui arrivent parce que, hem, parfois, c'est une modification 3D dans ma tête. Voilà, je vois des certaines choses, et cetera, et pour l'écrire sur papier, il faudrait que je me pose 30-40 minutes. Et si je viens juste de me mettre au lit, il est hors de question que je sorte, heu, de voilà, de cette espèce d'état d'où je recherche le sommeil pour commencer à essayer d'écrire sur mon téléphone. En plus, je déteste écrire sur le téléphone pour heu, pour pouvoir essayer de d'écrire ça de façon, heu, intelligible pour mon moi du demain. Donc, à ce moment-là, je me dis: «Bon, avec un peu de chance, je m'en souviendrai demain». Des fois ça arrive, hein.
Mmh mh. OK. OK. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh. OK. Et, hem, comment tu fais si, au moment où tu expérimentes un nouveau projet créatif, tu tu pars sur une mauvaise voie? Comment tu arrives à t'en sortir de de ça? Est-ce que tu abandonnes tout ou est-ce que tu tu utilises ça pour refaire une nouvelle idée? Heu, comment tu fais?
Ouais, alors, ça dépend de dans quel aspect. Alors, si, par exemple, je parce que je fais beaucoup de jeu de rôle, de création de scénario, ce genre de choses. Donc, là, je peux, heu, je peux voilà, heu heu, prendre la feuille, heu, la rouler en boule, la mettre dans la poubelle et recommencer de 0. Il y a pas d'incident, c'était juste un petit peu de temps. Par contre, à côté de ça voilà, heu, quand je fabrique des objets, heu, j'essaie de pouvoir un petit peu recycler ce que j'ai déjà fait, mais, si vraiment l'idée que j'avais, de base, c'est pas la bonne et que je dois tout recommencer avec autre chose, bah, avec le temps, j'ai appris à me dire: «Bon, bah, tant pis, je recommence», plutôt que d'essayer de bricoler, perdre du temps, être frustré. Repartir sur une bonne base, c'est quand même souvent bien mieux.
D'accord. Oui, oui. Mmh mh. Mmh mh. OK. Oui. Oui. OK. Et heu, et comment tu fais pour te rendre contre, du coup, qu'il faut que tu l'abandonnes? Est-ce que co comment, tu le vois? Est-ce que c'est par tes retours clients ou tu te dis: «Bon, là, il faut que je recommence» ou est-ce que c'est, heu, juste, heu, ton inspiration qui te dit: «Ouh là là je suis pars sur une mauvaise voie, heu?»
Alors, souvent, ça va êtes, heu, pendant l'élaboration d'un objet, je vais être en mode: «Oh là, là, là, là, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Oh là là! hem, et je et je me mets je me crée des problèmes à moi-même.» et j'ai des idées pour les résoudre. Sauf qu'en même temps, j'ai des idées pour faire le pour faire ça mieux, que ce soit moins compliqué. Et puis, parfois, pour résoudre, tu prends le risque d'abîmer. Par exemple, s'il faut faire il faut recouper quelque chose ou quoi que ce soit, il y a toujours un risque. Et donc, heu, à ce moment-là, c'est, est-ce que je prends ce risque au voilà et que j'essaie de découper. Mais, du coup, les pièces-là, les la matière sera plus utilisable, ou est-ce que je fais autrement et je réutilise les pièces et donc heu, là, souvent, je me bagarre un peu avec moi-même et j'ai tendance à prendre, heu, la route la plus, heu, la plus simple, qui est de, je recommence, comme ça je je perds pas d'argent.
Voilà Mmh mh. <laughs> Oui. OK. Oui, c'est ça. OK. De r mmh mh. OK. OK. OK, d'accord. Ah oui, c'est c'est une c'est pas mal, et est-ce que tu as tu as tu as quand tu quand tu bloques comme ça? Heu, que tu arrives sur un moment où tu bloques, où tu te dis je suis sur une mauvaise voie, est-ce que ça t'arrive, des fois, de peut-être, heu, beh, partir un moment, aller reprendre de l'inspiration ailleurs, pour trouver des nouvelles idées? Parce que ça peut arriver, des fois, qu'on se dit: «je suis sur la mauvaise voie, mais je ne sais pas comment revenir sur la mauvaise voie». Est-ce que là, tu as des rituels, ou ou des petits tips pour, heu, pour te remettre dedans, quoi?
Oui. Mmh mh. Alors, je vais avoir tendance à rester bloqué dessus un moment pour essayer de trouver la solution, et si vraiment je vois que la solution, elle vient pas. Le mieux à faire en tout cas avec l'expérience parce qu'au début, c'était pas comme ça. Heu, je je me lève et je pars faire autre chose. Parce que tout simplement, heu, là, je je décharge mon cerveau de toutes ces pensées, si j'essaie de, voilà, de penser complètement autre chose. Ça peut être 1 heure, 2 heures, ça peut être 1 jour, 2 jours, quand j'en ai l'occasion. Et hem, et revenir justement plus frais et même ne serait-ce que dormir. Parfois, on voit le les choses complètement différemment. Et donc c'est important de savoir se lever, faire autre chose et pas rester bloqué justement dans un cercle, voilà, heu, vicieux qui est qui est pas très sain en plus.
Mmh mh. Mmh. Oui. OK. Mmh mh. OK. OK. Mmh mh. Oui. C'est ça. C'est ça, la nuit porte conseil. <chuckles>
Et oui, ah bah ça que c'est clair.
<chuckles> Et hem, heu, concrètement, hem, si tu devais donner une méthodologie, enfin, une méthodologie en en, heu, une grosse méthodologie, on va dire, heu, par quoi tu commences, beh, concrètement? Quand tu quand tu dis que tu expérimentes? Est-ce que ça peut être, beh, par des croquis, un moodboard, heu, sachant que là, on parle d'un projet pas, heu, client, avec, heu, des clients qui te donnent des idées ou quoi? C'est vraiment un projet personnel.
Ouais. Ouais, ça va commencer par déjà, heu, un besoin. Donc heu, si par exemple, heu, voilà, donc moi, je travaille le cuir, je travaille des objets en cuir, donc, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que j'ai besoin de tenir mon pantalon avec une ceinture? Heu, donc, j'en ai déjà plein, donc, pas forcément, mais est-ce que j'ai besoin par exemple, voilà, de d'un objet qui a une utilité? Et à ce moment-là, tout le projet va tourner autour, bah, de cette utilité-là et donc heu, je vais commencer par des croquis, par, voilà, essayer d'imaginer dans ma tête. Essayer de, voilà, de savoir quel genre de cuir je vais utiliser, comment je vais faire en fait, en gros, pour, heu, pouvoir organiser tout le projet et ensuite, en je vais commencer vraiment en le processus créatif et de fabrication. Mais, il y a j'ai besoin quand même de tout ce moment de réflexion sur, heu, l'utilité, sur, heu, le choix des matières, sur des trucs un petit peu techniques pour pouvoir l'aborder ensuite, quoi.
OK. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Et et tu mmh tu restes souvent centré que sur le cuir ou ça t'arrive d'essayer des nouvelles matières ou des mmh, dou des nouvelles hem heu, bah, par exemple, de se mettre à la couture ou d'essayer de nouvelles techniques pour, heu, pour rajouter ça au cuir?
Ah oui ben je je collectionne les hobbies en fait, surtout les l'artisanat et cetera. Donc heu, oui, je je teste énormément de choses heu. A côté de ça, j'ai une asso j'ai créé une association de forge avec des amis, donc heu, je teste plein de matières et cetera. Donc ça de ce côté-là, je suis je suis plutôt veinard et j'ai pas trop de oui, hein, carrément. J'ai pas trop voilà de je me sens bien en tout cas dans ma vie artisanale si on peut dire.
OK. D'accord. Ah oui! Ah oui, c'est des beaux projets. Ouais. OK et et et donc quand tu découvres un nouvel hobby, tu tu commences par quoi? Chercher peut-être des tutos sur internet pour apprendre? Est-ce que t'essaies de faire en en autodidacte, donc par toi-même, déjà d'essayer d'un peu avoir cette curiosité de dire, heu: "Je pense que ça se fait comme ça?" Tu tu fais comment?
Non, je je quand j'ai une passion et que je commence, voilà, à avoir envie de faire quelque chose, je rentre en mode boulimie d'information. Donc je vais, heu, regarder, heu, tous les forums, je peux essayer de lire des bouquins, je vais regarder des tonnes et des tonnes, des centaines d'heures de vidéos s'il faut, avant de commencer, histoire d'être sûr de connaître tous les heu voilà, d'avoir une base théorique très très stable, très sûre, avant de m'y mettre.
Mmh. OK. OK. D'a Oui, de pas se jeter dans le vide quoi.
Ah oui, non, là clairement, j'ai 4 parachutes avant de me lancer.
<laughs> Comme ça, heu, on perd pas trop de temps et tu perds pas trop de temps et puis tu tu essaies de de te lancer et de vraiment suivre une une une lignée, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça et puis parfois, c'est pas le l'envie de le faire. C'est l'envie d'apprendre comment ça se fait, donc simplement voir des gens le faire, heu, en parler et cetera, déjà, ça me nourrit énormément et des fois je passe même pas à l'acte, hein, des fois, heu, ça s'arrête là, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin mais heu, voilà, ça c'est resté quand même, heu, c'est des connaissances que j'ai engrangées et puis des connaissances, c'est jamais mauvais en plus, hein.
Mmh mh. Oui. D'accord. Mmh mh. Et et quand tu passes à l'acte, tu ça t'est déjà arrivé d'avoir des loupés sur des nouvelles choses?
Ah, toujours. <laughs> On commence toujours avec des loupés.
Toujours? Il y en a. et heu, du coup, toi, tu en fais quoi de ces loupés? Tu les gardes, heu, pour voir ton évolution ou tu les réutilises pour faire, heu, mieux avec, heu?
Ouah, pff, heu, des pff, c'est c'est rare que je les garde généralement hein, heu, c'est vrai que c'est vrai que ça pourrait être sympathique pour voir l'évolution et cetera mais bon, heu, vraiment quand c'est les tout tout au début, heu, souvent au lieu de faire un projet pour commencer, je vais faire des petites expérimentations, des petits exercices d'entraînement et donc, à ce niveau-là, c'est plus des voilà, c'est comme si on gardait un cahier avec des exercices dedans plutôt que, heu, qu'autre chose quoi, donc, il y a pas trop d'intérêt à les garder en général mais les 1res pièces, il m'en reste, par exemple, pour le cuir, il me il certaines de mes 1res pièces, je les ai encore.
OK. Mmh mh. Mmh mh. OK. Mmh mh. D'accord. Ah oui, donc tu as quand même une méthodologie, heu, assez stricte, heu, on va dire, dans ta manière de faire et de découvrir les choses, heu, de de de voir, bah comment tu expérimentes. Ça veut dire que tu te tu regardes vraiment bien, heu, comment tu dois faire, si tu peux le faire et tout ça. Hem, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir conseiller, peut-être, quelqu'un sur, heu, ben sa méthodologie? Et heu, si oui, c'était quoi ton le meilleur conseil que tu aies donné?
Ouais, bah, alors dans la forge, justement où, heu, je je forme les, heu certaines personnes qui viennent, que ce soit des stages payants ou simplement des adhérents, qui viennent pour apprendre. Donc heu, la meilleure chose que je peux leur dire c'est, heu, bah, ce que je fais, tout simplement: «Allez vous renseigner chez vous, sur votre temps libre, heu, si vous voulez entamer un projet.» maintenant, on a, quand même, la chance incroyable d'avoir une source d'information gratuite, quasi illimitée, heu, donc heu, voilà, tu veux faire, heu, s tel type de couteau, bah, regarde des gens faire tel type de couteau et quand tu reviendras la semaine prochaine, tu sauras déjà par quoi commencer, par où attaquer, quels sont les trucs à pas faire. Et, en plus, tu auras une inspiration et t et du coup, tu es bien plus à l'aise et heu, ceux qui écoutent, heu, les ce genre de conseils, bah, ils vont bien plus vite que ceux qui qui qui regarderaient pas ce genre de vidéo, par exemple.
Mmh mh. Mmh mh. OK. D'accord. D'accord. Oui. Qui est énorme, heu, oui, c'est ça. Mmh mh. Mmh OK. Oui. OK. OK, et du coup, cette association, elle consiste en quoi, heu, de de forge? C'est, heu, juste de la formation? Ou c'est même, heu, développer des projets en groupe, heu, sur, heu, certaines, heu, thématiques?
Alors, ça va surtout être, heu, des projets personnels des des adhérents. Voilà, on on vient pour, heu, apprendre, pour forger, alors, principalement de la coutellerie. On fait s quasiment que du couteau! Et à côté de ça, on a un côté un petit peu voilà, heu, tous les ans, on on invite d'autres professionnels de la forge, heu, chez nous pour leur apprendre, justement, à fabriquer leur propre, heu, leur propre acier à partir de cailloux, hein, de greffes érugineux ou quoi. Passer du caillou à un métal utilisable pour faire de bah, de la coutellerie. Donc ça, c'est un deuxième point qu'on a de l'association.
Mhm mh. D'accord. Pour transmettre le savoir. Ah, oui! Ah, c'est génial! OK. Ah oui! C'est c'est génial! Il y a vraiment une transmission de savoir qui est énorme. Donc j'imagine que, beh, tu dois même toi, tu dois pouvoir transmettre, beh, tout ton savoir et puis toute ta méthodologie à tous tes adhérents. Ça c'est ça doit être, heu, génial.
Ouais, bah, s c'est ce que j'essaye, heu, et puis ça me plaît beaucoup en plus, donc c'est c'est plutôt agréable à faire, mais voilà, certains sont plus ou moins malléables et peuvent prendre les des conseils plus ou moins bien. Donc, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, heu, c'est c'est quelque chose qui me rend fier, moi.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui. Des fois, c'est, un peu compliqué de transmettre des choses, heu, quand les personnes ne sont pas prêtes à les entendre, quoi.
Oui.
<chuckles> D'accord. Beh, heu, ça c'est super intéressant, heu heu, toutes ces réponses, heu, même, heu, même ce fait de je vois que tu es une personne hyper créative, heu, qui qui cherche toujours du nouveau! Donc heu, merci beaucoup pour ces réponses.
Ouais! Carrément. Ah bah, c'est moi qui te remercie pour, heu, pour l'intérêt, hein, de, heu, tout ce que je fais, hein. C'était hyper intéressant, puis ça fait toujours plaisir d'en parler, en plus, hein.